जी, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है भगवान की कृपा से। और जो है अ, मुझे ऐसी अ, कभी फूड पॉइज़निंग जैसी अ, जो बीमारी है वो हुई तो नहीं है, पर जो है मेरे साथ वालों को, जो मेरे दोस्त हैं उनको कई बार ऐसा हो चुका है। तो बिल्कुल मैं तो जो है अ, बाहर से खाना, खाना जो है थोड़ा-बहुत अवॉइड करता हूँ। और जो है कभी-कभार जब जैसे अपने मित्रों के साथ हो गया, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी जा जाता हूँ म बाहर खाने के लिए वरना तो जो है मैं ज़्यादातर अपना समय अ, जो है ना घर का ही खाना खाता हूँ। तो हम सभी ने जो है ना घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। क्योंकि अ, आप देखते होंगे कि जो है बाहर इतनी आजकल इतनी ज़्यादा मिलावटें होने लगी हैं और जो है जो लोग हैं वो कहीं न कहीं हमारी जो हेल्थ है उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं इस चीज़ से। और जो बहुत सारे जो लोग हैं इससे आपको पता ही होगा हार्ट की जो बीमारी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इससे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इससे?
अच्छा। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। अ, कि क्योंकि आजकल ना जो अ, इंसान है ना वो तला हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हर चीज़ मतलब तली हुई मतलब हम म बाहर देखते हैं, बिस्किट देखते हैं तो वो भी मतलब बेक्ड आते हैं कोई-कोई। लेकिन अ, जैसे अगर हम टिक्की, गोलगप्पे साए जाए तो तेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में अ, बनते हैं, जिसकी वज़ह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और जिसकी वज़ह से जो हमारे दिल की बीमारियाँ हैं वो भी बढ़ती जा रही है। बाकी मैं अपना बताना चाहूँगा ना, तो ना मैं ना थोड़े दिन पहले ही मैं अपने अ, वही कॉलेज में हूँ तो ना वहाँ पर जो मेरी कॉलेज की मेस थी, वहाँ पर मेरे को बहुत ही ज़्यादा गंदा खाना मिलता था। मतलब एकदम, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। और वो इत इतनी ज़्यादा फ़ीस लेते थे तब भी बहुत ज़्यादा गंदा खाना देते थे। उससे बहुत ही लोगों को बीमारी होने लगी थी। तो आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है?
जी। बिल्कुल। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। जी, जी। जी। बिल्कुल।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

हाँ। जी। अच्छा। जी। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, जैसे ना, मैं ना, जो मेरा कॉलेज का पहला साल था ना, तो उस टाइम मैं हॉस्टल में रहा करता था, तो वहाँ पर रात का जो खाना था, वो स्पेशली इतना ज़्यादा गंदा बनता था, कि वो जो पनीर था वो बिल्कुल अ, मतलब एकदम दूसरी क्वालिटी का पनीर था, जो नकली पनीर जैसा होता है और जो पानी जैसी दाल होती थी तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को गंदा लगता था। और ना उसकी वज़ह से ना बताओ कभी-कभी क्या हुआ था, एक बार तो चावल में हमारे मेस में कीड़ा निकल गया था और जो फ्रूट देते थे उसमें भी कीड़े निकलते रहते थे। एक बार अ, जो सब्ज़ी थी उसके अंदर ना हमारा ना काँच निकल गया था, काँच तो एक, एक ने वो खा लिया था गलती से तो उसके गले में वो काँच लग गया और उसके गले में से खून निकलने लग गया, ब्लीडिंग होने लग गई, तो उसी टाइम उसको हॉस्टल ले जाया गया। तो अ, हमारे कॉलेज में तो ऐसा-ऐसा भी होता था, तो इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जी।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
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और जो है, अगर मैं प जो है, पसंदीदा अगर मैं खाने की बात करूँ ना तो खाना जो है हमको एक कहीं न कहीं बहुत अ, जोड़ता है हर हर किसी को। आप देखते होंगे कि हमारे साउथ में जो है इडली और सांभर जैसी चीज़ें खाई जाती हैं और हमारे जो है नॉर्थ इंडिया में वो क जो है अ, कोई पराठे हो गए और छोले-भटूरे जैसी चीज़ें हैं जो उनका सेवन कराया जाता है। तो आप देखिए ना कि इतनी विभिन्नता है, हमारे देश में खाने को लेकर भी, तो बिल्कुल और जो है अ, देखिए मैं तो अपना जो इंडियन फूड होता है वो तो बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद आता है, क्योंकि देखिए अगर हम बाहर जो विदेशी खाने देखें ना, तो उनमें तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं होता है, मेरे हिसाब से और जो है वो बिल्कुल उबला हुआ जैसा एक प्रकार से जो है ना उबला हुआ खाना खाते हैं वो। तो बिल्कुल जो है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपना जो इंडियन फूड है वही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप क्या मानते हैं इस बारे में?
हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी।